Qual pessoa te fez repensar teus preconceitos de viagem?
Olha, não foi só uma pessoa, mas várias pessoas, né. <laughs> Porque, assim
Várias pessoas te influenciaram?
É, assim, eu tinha, de certa forma, um preconceito com locais, assim, de viagem que não tinha praia, porque, assim, né
Por quê?
Eu sempre fui apaixonado por praia desde pequeno, eh, morava no Espírito Santo, aonde é rodeado de praia, né? <laughs> Eu costumo dizer que Espírito Santo é uma ilha, né, porque na serra tem praia, Vitória tem praia.
É muita praia, né, muita costa.
Todos os lugares do Espírito Santo têm praia praticamente, né? Então, assim, eu sempre
E você sempre associou, né, a viagem a uma praia, né?
Isso, sempre. Às vezes, eu v dava um final de semana e meu pai: "Ah, vamos fazer um bate-volta", que era uma viagem de 2 horas, 3 horas, assim. Ia pra Guarapari, conhecia Guarapari ainda é no Espírito Santo.
Pra ir pra onde? Uhum. É super famoso Guarapari.
E aí É, é o local que recebe muito turista.
Tinha uma cidade também chamava acho que Marataízes.
Isso, tem Marataízes, tem eh, mas Marataízes, eu ainda não tem tanta praia, mais cachoeira, né? Só que, assim, todos os é legal também, se você se conecta, ali, com a com a natureza, é muito bacana, né. Só que, assim, <laughs> sempre quando eu e a gente ia viajar, né, a gente optava por locais, assim, que têm praia e tudo mais. E daí, tinha o estado, ali, né, de Minas Gerais e tudo, que muitos amigos meus da escola falavam sobre Minas, que que Minas era bacana, que tinha cachoeira, que tinha muita festa e tudo. E eu falava assim: "Poxa"
Ah, que é legal também. Aham. É verdade. Minas Gerais é conhecida pelas águas, né?
É.
Principalmente o sul de Minas.

Nossa, foram 12 horas, tá. <laughs>
Ah, é longo, hein? <chuckles>
É longo. De trêm, demora. E assim, só que de graça, né, a gente vai conversando, vai brincando ali e passa rápido.
Se vai entre amigos, eh, faz parte da viagem, né?
Isso. É bom também porque é um momento, ali, de foi um momento de lazer, né, que a gente ficava brincando. E outra que no trem você pode andar para lá e para cá, né? Então esse ajuda. Não é igual em avião, né, que você
Isso. Isso ajuda bastante. Né? Você pode se esticar um pouco, fazer um alongamento assim, né? Porque ficar sentado o tempo todo também dói o corpo, né?
Exatamente. Dói. E foi daí assim, né, depois que eu fui, aí a gente foi passando, né? O trem, ele a gente chegou, aí passou o governador Valladares, passou Timóteo, passou as cidades pequenas e tudo. E aí, a gente foi para BH, né, porque um desses meus amigos ele tinha família, então ele falou assim: "Olha, nem hotel você vai gastar, a gente vai ficar todo mundo junto, você se importa de dormir num quarto, nós 3 lá? Eu falei: "Não, coloca um colchão no chão". <laughs> Simplicidade.
Nossa, mas é que sorte, né, ter uma família para receber vocês, né? Porque estar na casa, assim, de alguém significa que você vai ter um banheiro que, né, talvez vai ter uma comidinha gostosa, né? Vai ser bem recebido. Você foi bem recebido?
É. Sim.